あ、頑張って、<chuckles> お醤油をちょっと垂らして、ほのかに味をつけて、かきかき込みました。<chuckles>
あ、うん。 うわ。 うん。 どうどうでした？あの、たきだってあの、お米もなんか日本のお米とちょっと違いますよね、きっとね。
あ、ところが、お米に関してはおそらく、その、多分日本食とか売ってるスーパーでお米を買ってくれたんじゃないのかなって思うんですけど。
うん。 うん。 あら、ちゃんと気使ってますね、おばあちゃん。
そ、そうなんです。 もう普通に美味しい日本のお米だったんですよ、炊き方も上手で。
へえ。 すごい、でもそれなのに、おかおかずがないのは
ああ、え。<chuckles> うん、そう。 「おかずが無い」みたいな。そうだから、おかずのね、説明ができないっていうところに、まあ、もう <chuckles> 困ってしまったっていうお話なんですけど。
うん、うんうん。 そうね、もう、もうまさにほんと言葉の壁で、壁で困った面白い話ですね、まさにそれですね。
はい。面白いですよね。なんか、いまだにネタになるというか。
うん。うわ、あ。 それでも、1日だけそんな感じだったんですか？それとも翌日とかもそんな感じだったんですかね？
うん。 なんか、おばあちゃんも優しくて、その1日交代で、洋食とあの日本食を分けてくれてたんですよ。
うん。 うん。 うん。 <laughs>
<laughs> 優しいですよね、そう。だからふつかめ、うん。
オッケー。 うん。じゃ、翌日は、うん、普通だ。
はい。あのコーンフレークとか、そのフルーツとか出してくれたんですね。
おおおお、うん。 うん。
うん。で。<chuckles> 次の日はまたあの。お米。<laughs>
で、その次の日は？ <chuckles> <laughs> いい。お米と、醤油？
おうっていう。<laughs> はい。お醤油、はい。<laughs>
どう、また食べました？そん時も大人しく。
あ、な、また食べました、大人しく。もうね全く困っちゃって言えない、どうしようって思って。
<laughs> うん。せめて海苔を下さいとかね。なんかせめて、でもそれもちょっと分かんないですもんね。ええ、すい
はい。 ですよね。<chuckles> うん。 わからないです。
結局、言えたんですか？結局。おし最終的に。うん。
はい。 その